Tama. <laughs>
Mm, 'yong hindi na sila nakakalabas. <chuckles> Oo. <laughs> Ayan, pero hindi naman kasi, alam mo 'yan, kasi napapagtanggol mo pa 'yong sarili mo, eh, sa trabaho. 'Di ba?
Ta ah, ako ba 'to? <laughs> <laughs> Kaya nga, eh. Salamat naman. Alam mo natuwa ako kasi kahit na alam kong gabi na sinagot mo 'yong tawag ko at talaga namang pinagaan mo ang kalooban ko. <chuckles>
Mm. Mm. Oo. Tama. <laughs> Oo nga, 'no, i ganiyan talaga, eh, kailangan talaga ng tulungan at damayan kapag, ah, 'di ba? <chuckles> Ayan, maraming salamat sa naging oras mo, ah. <chuckles> Alam mo na nakakatuwa talaga na may ganiyan tayo at parehas tayo ng ano, 'no. <chuckles> Ayan, mm.
Oo. Tama. Salamat din. <chuckles> Kaya nga. Oo. Sana'y makapag-usap pa ulit tayo, pero kung nasaan ka man, mag-iingat ka diyan at maraming salamat.
Mm. Ayan. Salamat, oo paalam sa 'yo. <laughs> Magandang gabi.
Paalam. <chuckles>

Totoo, kailangan minsan maging matapang din ng konti. Pero na nat nakakatuwa kasi kahit na ganito tayo, um, kahit paano nalalampasan natin 'yung mga ganiyan. Sang-ayon ako sa sinabi mo na maaari naman nating maiparating 'yung ating panig na hindi tayo, ah, nagdedepende sa ating nararamdaman. Maganda na ayun kagaya ng nabanggit nating dalawa kanina kalma-kalma muna baka sakaling mas makapag-isip tayo ng malinaw kapag kalmado ang ating isip at puso ah, puso. At, ah, mas magandang makapagpaliwanag ka sa kalmado at maayos na paraan, mas maiintindihan nila 'di ba? Kasi kung parang naghi-hysterical ka na <chuckles> lalo kang hindi maiintindihan. Oo, nakakahiya, ayoko nun. <scoffs>
'Di ba? Mm. Tama, oo. Mm, oo. Tama, oo. Mm. Mm, 'di ba? Oo, oo, tama. Mm, oo nga. Tama, 'di ba? Tama. Mm. Mm. Tama. <chuckles> Oo 'no. Mm. Oo. Ikaw din 'yung mapapahiya 'di ba? Lalo na sa mga katrabaho mo. 'Di ba, parang ikaw na 'yung trending at pinag-uusapan sa opisina 'pag ganun na nag-hysterical ka, eh, <scoffs> 'di ba. <giggles>
Mm. Tama, kaya <chuckles> parang hindi ko yata kaya 'yun. <laughs>
Mm, oo parang ano, ah, bilang isang introvert 'no, hindi ko yata kaya na mag-hysterical talaga. Mas gugustuhin ko nalang manahimik 'pag gano'n, eh, <chuckles> 'di ba.
Oo. <chuckles> Kaya nga 'yung pag naglalakad nga lang ako ta's napansin ko may nakatingin sa'kin parang, hindi na ako mapalagay. <scoffs>
Hmm, mm. Oo. Oo nga 'no, parang mapagmasid tayo pero hindi lang talaga natin maipahayag 'yung ating sarili madalas or minsan 'di ba? Pero hindi naman ibig sabihin na talagang, ah, kailangan nila tayong api-apihin, kasi alam mo 'yun meron din tayong ano ugali na minsan 'di ba talagang lalaban at lalaban tayo, eh, <scoffs> 'di ba. <laughs> Pa parang mm, napaka nakakatuwa 'no na parang, ah, meron din pala akong katulad na ganito 'yung sitwasyon 'di ba, 'yung parang mas naiintindihan natin ang isa't isa. <laughs> 'Di ba? Mm.
Totoo. Kaya nga, oo. <chuckles> Mhm. <chuckles> Tama, oo. Kaya nga, eh. <laughs> Siguro Ah. Oo. <laughs> Oo. Oo nga, eh. Hayaan mo talagang hindi lang naman tayong dumadanas sa mga ganito o may personalidad na ganito. May nakilala ko na parang mas malala pa 'yung pagka-introvert niya, as in parang halos ayaw niyang makipag-usap talaga. <scoffs>
Mhm, mm. Tama. Ah. Mhm. Mm, mm. Oo 'no. Tama, ayaw ng lumabas ng bahay, 'di ba?
Kaya nga, eh, oo.
Yun lang parang ano, nade-depress sila or kaya alam mo 'yun nag-a-anxiety sila kapag madaming tao 'no? Pero hindi pa naman siguro tayo gano'n no. <laughs>
Oo. Totoo. Kaya pag Hindi naman, huwag naman sana. Napansin ko nga sa kanya kapag meron siyang hindi magandang nararamdaman o meron siyang gusto iparating, hindi niya masabi nang maayos kasi nga parang hindi na rin siya sanay makipagkapwa tao.
Tama, mm, 'di ba? Mm. Oo. Mm. Oo. Ayan. Ayun, oo 'yan kailangan din kasi ng komunikasyon, 'di ba? Lalo na alam mo 'yun 'yung kapag 'yung trabaho nila nasa bahay lang 'no?
Mm. Oo.